Tu sais ma belle-soeur, heu, nous a invités du coup la semaine prochaine, heu, pour, heu, pour le le le repas de Noël, heu et heu, je t'avoue, que je je languis pas forcément, heu, ce ce repas, heu et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, l'année dernière, heu, ben pour la 1re fois, heu, il y avait, heu, du coup le le le papa, heu, de, heu, de de de de mon beau-frère, heu, qui était présent, heu, du coup, heu, à à ce repas donc c'est, heu, c'est c'est un ancien, heu, voilà avec, heu, ben tout ce qu'on peut s'imaginer du du cliché, heu, de l de l'ancien et heu et et je t'avoue que, heu, voilà je connaissais le personnage d'un peu d'un peu loin, mais j'avais vraiment très peu apprécié, heu, ce repas, heu, parce que ben voilà on était vraiment à la limite du du du du racisme, heu, voilà et et j'avais dû me mordre la langue plusieurs fois, heu, pour, heu voilà pour pour pour pour ne pas rendre, heu, le le repas un peu plus, heu, enfin encore plus tendu que que que que que ça l'était et je voyais vraiment, heu, voilà, ma belle-soeur qui, heu, ah me suppliait du regard pour, heu, voilà pour réussir à garder mon calme, alors c'est vrai que j'étais chez elle, heu, voilà je je je je je je me serais trouvée, heu heu, en dehors de mes limites en tout cas si, heu, si si si j'avais craqué. Donc heu, il était il était il était pas question on va dire que que je m'exprime davantage mais heu, ça m ça me ça me touchait vraiment personnellement, on va dire tout, heu heu, tout tout ce qui sortait de de sa bouche et et je sais que, heu, ben, heu, au prochain, heu, repas, heu, de Noël, heu, ben il sera il sera là, heu, donc heu, voilà ça ça ça ça ça ça me fait un petit peu angoisser, heu, ça me fait un petit peu angoisser cette, heu, cette période.
Mmh. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh, ouais, je peux comprendre, heu, je suis désolé que ça t'arrive et c'est vrai que bon c'est c'est une question assez complexe tout de même de de devoir bon se retrouver justement à aller à un grand repas de famille, mais éventuellement de retrouver des personnes avec lesquelles les relations sont un peu plus tendues ou instables. Est-ce que peut-être, heu
Mmh. Mmh.
tu as eu l'occasion de, je ne d je ne sais pas d'exprimer en fait, ce sentiment que tu as par rapport à cette question?
Non, bah non je t'avoue que, heu <clears throat> je me sens je me je me suis sur le coup je me suis pas forçé forcément sentie, heu heu heu, capable de de m'exprimer, mais heu heu, a av avec le recul enfin voilà quand j'ai vu, heu, ma ma belle-soeur et mon beau-frère, heu heu, plus tard, heu, je me suis pas sentie dans dans le lé légitime en tout cas pour, heu heu, pour pour exprimer ce que j'ai ressenti, heu, du coup, heu, pendant, heu, pendant ce repas. Heu, c'est vrai que j'en ai parlé, heu, j'en ai parlé à mon mari alors, peut-être, que lui c'est vrai que ça i i i il aurait pu peut-être en toucher, heu heu, en toucher un mot, heu, à à à sa sœur pour lui dire que, enfin voilà j'avais été heurtée, heu heu, voilà par les réflexions de de de de son beau-père. Mais heu, c'est peut-être, tu vois, lui mettre une responsabilité finalement qui qui ne lui incombait pas, heu heu heu, d'autant que, enfin voilà lui il a pas forcément perçu les messages, heu heu, comme moi je les je les je les ai perçus moi, heu, donc heu, voilà c'était, heu, c'était vraiment très, hem, lourd de de sous-entendu, heu et hem, et ça c'est quelque chose que que que mon mari ne ne ne perçoit pas. Heu, donc voilà, le le le commissionner en tout cas pour, heu, pour parler de mon de mon ressenti, heu voilà, c je j'ai j'ai pas, heu, j'ai pas forcément osé, heu, le faire.
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh, ouais, je peux comprendre, je peux comprendre et mais à la fin, ce qui serait le plus important pour toi, ce serait, bah, d'éviter une éventuelle confrontation, non?
Oui, heu, oui oui parce que ben, heu, finalement, heu, en fait me confronter à à à ce monsieur, heu, je me dis que bon ben, c'est, heu, presque peine perdue, heu, voilà, il a quand même un certain âge et et on sait qu'arrivé, heu, qu qu'arrivé à certaines étapes de ta vie, heu, on on tient plus forcément à changer donc voilà. I i i il a le, heu, le regard qu'il a, heu, par rapport, heu, à à son histoire personnelle aussi, heu, m m et mais mais mais le fait qu'il ait osé, heu, avoir, heu, ce type de réflexion, heu heu, à à table, heu, enfin voilà avec, heu, des des des phrases qui qui qui étaient dures, heu heu et qui touchaient ben, tu vois ma communauté aussi enfin voilà ça a été, heu heu, ça a é ça a été vraiment, heu, très très difficile à vivre et c'est vraiment le 1er Noël depuis que je suis, heu heu, que que enfin voilà, que je fréquente mon mari où hem, où j'ai ce ce sentiment, heu heu, qu'on qu'on qu'on, heu, met ma couleur de peau aussi, heu, enfin voilà en avant alors que jusqu'à présent ça avait pas, heu, ça ça n'avait jamais été, heu, une problématique.
Mmh. Mmh. Moui, je peux comprendre oui, c'est c'est quand même, heu, une situation très très très gênante et bon si si ce monsieur-là en fait il veut pas changer d'avis ou bon se voir confronté à des personnes, heu, bon, différentes à lui finalement non? Heu et bah la meilleure, heu, chose que tu peux faire c'est tout simplement de soit, heu, faire comprendre au reste de la famille avec lequel je su avec lesquels je suppose que tu t'entends assez bien tout de même?
Mmh. Oui, oui, oui, non, j'ai aucun problème avec, heu, avec le reste de la tablée, mais c'est vraiment, heu, ce ce ce monsieur, heu, voilà qui qui bah, qui est pas de la famille directe, mais enfin, c'est la famille, heu, de de de ma belle-soeur par, heu, par alliance, mais heu, mais non, lui et moi on n'a pas de de lien et on ne se voit vraiment que, heu heu, à Noël et aux anniversaires, heu de bah de des neveux et cetera, quoi.
Voilà. Mmh mh. Je vois, je vois, bah dans dans ce cas-là, l'idéal serait de faire comprendre au reste de la famille que si ce monsieur-là, il est présent, toi, tu ne peux pas venir parce qu'à cette, heu, c'est vraiment un pan c'est presque comme une question de sécurité émotionnelle pour toi! Tu ne peux pas juste aller comme ça et te retrouver harcelée par ce monsieur!
Il y a Effecti effectivement, là, tu soulèves, heu, tu soulèves quelque chose en fait, parce que, heu, oui, il y a ce côté, heu, il y a il y a ce côté émotion finalement qui prend, heu heu, qui prend beaucoup, heu, le le le le dessus, heu, mais mais d'un d'un autre côté c'est c'est une fête tellement familiale, heu, que que de me dire, en fait finalement, heu, ben, heu, me retirer, heu, me retirer du jeu, heu, parce que je redoute, heu heu, les réflexions qu'il serait capable de faire c'est, heu, c'est je je sais pas si finalement ça serait, heu, ce serait la la la la bonne approche. Heu, au aujourd'hui c'est vrai que je me disais, bon heu, bah, malheureusement les plans de table, heu, sont faits, heu, un peu, heu, sont faits un peu à l'avance, mais peut-être, heu, voilà essayer de glisser, heu, discrètement à ma belle-soeur que, heu heu, je voudrais être suffisamment éloignée, heu, de de son beau-père, heu heu, pour éviter que, heu, voilà que que j'entende en tout cas ce qui ce qu'il a à dire s'il <chuckles> se décidait de nouveau, heu, voilà, heu, à être très éloquent sur, heu, sur sur ses choix, heu, personnels quoi et sur, heu, voilà sur sur sur sa manière heu, sur sa manière de penser. Heu, derrière, je pense que je peux, heu heu, respecter son, heu, son son son son son point de vue mais, heu, c'est vrai que quand on est vraiment dans le domaine de l'attaque, heu, c'est c'est difficile de se mordre la langue. <chuckles>
Mmh. Mmh. Oui, ça devient excessif. Oh non tu as tu as absolument raison et en plus, heu, c'est une bonne astuce que tu as là justement d'essayer de changer un peu le plan de table. Heu, comme ça, bon! S'il va être là et que toi, évidemment, tu veux venir quand même parce que tu ne vas pas laisser quelqu'un comme ça t'empêcher d'avoir un bon repas, <chuckles> bah, dans ce cas-là oui, ce qui convient le plus c'est justement de rester le plus éloigné l'un de l'autre. Après bon, dans l'idéal parce qu'il y a toujours l'éventualité où il décide de dire, heu, des bêtises, heu, même si vous êtes loin en fait, heu, que lui il soit retiré des repas. Parce qu'à la fin, le coupable, c'est lui! Toi, tu ne devrais pas, justement, souffrir pour ses choix!
Ouais. Bah, je je je pense, heu, ouais je je je je je pense aussi, hein! Mais c'est vrai que, enfin, heu, aujourd'hui non, je je je je me vois absolument pas, heu, aller demander à mon beau f à à mon beau frère de, heu, de de ne de de ne pas inviter son père. Enfin voilà, heu heu, ce ce monsieur, heu est a été invité l'année dernière, heu, ben parce que, ben, voilà, il a perdu sa femme aussi donc du coup, heu, voilà ils sont dans une nouvelle démarche familiale aussi. Heu, donc il va pas passer les fêtes, heu, seul. Donc voilà, heu, de fait, heu, de fait, maintenant je je je vais apprendre à vivre, heu, avec le fait qu'il, heu, qu'il soit là au repas, heu, heu, au au repas traditionnel, heu, de de de Noël. Mais non je re vraiment, j'ai aujourd'hui j'ai j'ai absolument aucune légitimité pour dire à mon beau-frère que je me sens trop mal à l'aise pour que et et et lui demander de de ne pas inviter son père c'est, heu, c'est c'est c'est compliqué. Clairement. Ouais! <sucks teeth>
Mmh. Mmh. OK je vois, c'est tout de même très noble de ta part de de choisir de justement de le laisser rester là et de ne de ne pas dire, heu, bah que ça que ça dérange et qu'en vrai ce serait mieux pour toi qu'il ne soit pas là. Parce qu'à la fin tu lui octroies vraiment ah bah, quelque chose que lui, on ne dirait pas qu'il te permettrait! C'est la bonté justement de oui.
Mmh. Oui, oui, ah mais c'est, heu oui, oui bien sûr. Mais je pense que ça ça fait partie aussi de de sa génération où, heu heu, bah voilà, i i i il a tout vu et tout entendu donc i il peut se permettre d'avoir, heu heu, une réflexion, heu, une une une réflexion aussi, heu, ouverte. Heu, m moi c'est vrai que je sais pas, j'ai toujours appris, heu heu, que ma liberté commençait, heu, enfin voilà, s'arrêtait là où commence, heu, celle, heu, celle des autres, heu et donc heurter, heu, une personne que je connais pas en plus, heu, à, heu, à un à un repas, heu, aussi important que le repas de Noël, heu, voilà je trouve ça je trouve ça moyen. Mais, heu, bon, heu, je je peux, heu, essayer de de de passer outre, mais, heu, voilà. C'est c'est quelque chose aujourd'hui que je je vais redouter jusqu'à ce que ce qu'on ce qu'on y soit, hein. Heu, mais heu, oui je pense que je vais dans un 1er temps essayer de bah, heu, de de de voir, heu, avec, heu, avec ma belle-sœur si elle a déjà fait un plan de table et heu heu, si si si elle l'a fait, si je peux être, heu, le le plus éloignée, heu, de bah de des d on va dire des des anciens de la de la table de manière subtile. Pour, heu, voilà, pour rester, heu, pour rester avec des personnes quand même qui, heu, qui qui qui ont des valeurs plus proches, heu, plus proches des miennes quoi. Bah, voilà écoute, heu, f je je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir, heu heu, pris le temps de m'écouter parce que, heu, parce que moi c'est c'est c'est un sujet d'angoisse, heu heu, du en ce moment et heu heu, il fallait que je je puisse me me décharger, heu, un minimum et tu vois, en en en parlant avec toi, heu heu, je j'arrive, heu, à à à trouver des solutions pour, heu heu, pour essayer de vivre au mieux ce ce moment, heu, doux, heu et agréable qui m'attend, heu, prochainement quoi.
Mmh. <chuckles> Ah bah, super! Heu, je t'en prie et c'est avec plaisir que j'écoute, heu, ta situation et bon, j'espère que ça va mieux se passer la prochaine fois et évidemment profite bien de ton repas en famille. Ne ne laisse pas ce monsieur très désagréable, heu, ruiner ta soirée.
Ouais bah, je croise les doigts, merci pour ton écoute.